Sem sombra de dúvidas. É como o o meu terapeuta disse, hã, não tem problema nenhum você falhar 1 dia, né, hã, e aí comer aquela sua besteirinha, passar os seus macros, só não deixe que isso dure 2 dias, porque de 2 vai pra 3, de 3 vezes pra 4, é é a questão de foco, de de disciplina, né. Mas não tem problema nenhum se você errar 1 ou 2 dias aí, tá tá se bem.
Uhum. É. Legal, legal, verdade. E, assim, você tem algumas dicas, assim, do que as pessoas podem fazer pra substituir algum tipo de alimentação, tipo, para as re principais refeições, por exemplo, coisas que você consegue substituir, ficar saciado na mesma, só que melhorar a qualidade da comida, você consegue, tipo um exemplo, ah, substitui o feijão por grão de bico, ou alguma coisa assim, não sei, tem alguma coisa que você consegue recomendar?
Sim, hã, tem uma dica, mas isso também vai de um pouquinho da pessoa que está recebendo a dica. Por exemplo, nós sabemos que em uma alimentação nós precisamos dos macros, né, que é as proteínas, carboidratos, gorduras boas. Então, se você entender isso, do que é uma proteína, do que é um carboidrato bom, do que é uma gordura boa, fica muito mais fácil de você substituir, hã, <clicks tongue> aquele alimento. Um exemplo, hã, eu adoro, por exemplo, ovo grelhado, ovo frito com arroz e feijão e farinha, quando eu estou no é muito bom, não é? <laughs> Quando eu estou na nesses meus dias que eu me liberto, assim, a comer um pouquinho mais, o que eu faço? Já que eu sei que a farinha é um carboidrato, mas eu amo farinha, e eu gosto daquela sensação de maçaroca na comida, eu substituo é bom, é muito bom. <laughs>
Hum. Aham. Sim. Hum, eu também, nossa, muito bom. <laughs> Também adoro. Hã. Ah, eu também, é muito bom, eu também. Fazer uma paçoquinha, né. <laughs>
Isso. Aí eu mistu eu troco a farinha de mandioca por, hã, farelo de aveia, que vai dar aquela maçaroquinha que a gente gosta também, mas vai ficar bem mais saudável. E você pode não, não, porque a a farinha o farelo de aveia não é doce, ele não tem sabor.
Ah, mas não fica muito doce? Não fica muito doce? Ah, não sabia, achava que era doce. Sempre tive a ideia que farelo de aveia era doce.
Ah, e aí Não, não é doce não. É a mesma coisa que aveia, porém ela em farelos. É bem melhor pra quem está em processo de emagrecimento, porque ele dá mais mais sustância, você enche mais e você consegue ter mais energia, por exemplo, pra você ir fazer um ginásio. Então, você tendo esse conhecimento do que são os macros
Entendi, e você e você tem aquela tem aquela maçaroca na mesma? Consegue comer daquele jeito? Ah.
Exato, você tem aquela maçaroca na mesma ali. Hã, por exemplo, também, é com o a omeletezinha, que adoro omelete com queijo. Ao invés de colocar o queijo amarelo, que é um pouco menos saudável, eu vou ali pego, hã, aquele queijo de búfala que é o o branquinho, antes de misturar no ovo eu boto um pouquinho de azeite com um pouquinho de orégano e sal, dou uma temperada nela antes e depois jogo dentro da omelete que é pra dar aquela derretida. Olha, fica muito bom, não tem noção do quanto.
Uhum. Aham.

Claro, por exemplo, hã, antigamente acreditava antigamente não, recentemente, né, acreditava-se muito que o óleo de coco era muito mais saudável que o óleo de de soja, que o que o azeite, na verdade não é, ele tem muito mais calorias, muito mais gorduras trans e você fica um pouquinho mais mais, ali, né, prejudicado usando esse tipo. Hã, por exemplo também a m
Uhum. Sério? Olha só, e eu também pensava nisso, já tinha ouvido muito falar, "ah, faz com óleo de coco, e tal". Pra quem principalmente pra quem tá em processo de emagrecimento, né. Mas é mito?
É. Mito puro. Olha, é um grande erro quem comete isso, é um grande erro, hã, porque ele é 1000 vezes mais calórico, também temos, hã, a pasta de amendoim, as pessoas pensam que por ser saudável pode encher, ali, a colher e colocar dentro do sorvete, mas não, uma colherzinha daquela tem quase 300 calorias. Então a gente tem mesmo é que é, é, alimento sau muito, muito. Por exemplo, o erro que eu cometia bastante, eu gosto muito de abacate, e abacate é uma gordura boa, é uma gordura que com que eles aconselham você comer, é é muito boa. Só que, eu já estava, ali, chegando perto dos meus macros da de das minhas cali calorias, né, do dia, eu fazia o quê? Pegava um abacate, colocava um abacate inteiro daqueles grandões no meu prato e comia, "ah, é saudável, pra mim não dava", hã, esquece.
Aham. Caraca. Tem que dosar muito bem, né. Hum. Sim, sim, também já ouvi falar isso. Uhum. Caraca. É é saudável, manda pra dentro, né. É saudável até de certo ponto, né, tem que saber medir, ali.
Saudável, manda pra dentro. Aham. Exato, já foram, ali, 500 calorias pra dentro de mim, já ultrapassei o o meu limite.
Caraca, um abacate gra um abacate grande tem 500 calorias?